Eram distantes, não eram próximas.
Porque a Bahia é um estado grande, né, então, assim, dá para você certo.
É um estado enorme, eh, eu eh, eu mesmo, é é o a distância da minha cidade para Salvador, por exemplo, são 6 horas se for de uma eh, uma viagem de carro, e da minha cidade pra Petrolina que já é Pernambuco por exemplo são só 2 horas de carro. Então já é no no no extremo, eh, norte, eh, do nordeste. <laughs> Exato, e ela já morava em uma outra parte, eh, mas, como a gente de conseguiu desenvolver essa amizade e e nos tornarmos próximos, a gente se encontrava nos finais de semana, saíamos pra festas, pois é.
Uhum. Uau. Tá. Aham, ó lá. Do estado, uhum. Certo. Uhum. Ai que legal. Conhecer, explorar a cidade, porque pra pra para os 2 a cidade era nova, né.
Explorar a cidade juntos. Exato, e com um o passar do tempo, lo eh, logo quando eu me mudei, eu me eu fui morar em uma república, eu não tinha condições de de alugar um apartamento sozinho e nem de dividir um apartamento inicialmente com ninguém, então
Uhum. Olha. Certo, é uma realidade de vários, né, alunos assim que se mudam de de para uma universidade em outro lugar, uhum.
Exato. Uhum, pois é, e aí eu v eu morando nessa república, eu morei durante, eh, eu mais de 1 ano nessa república. Mas, com o passar desse tempo, eh, a gente decidiu dividir apartamento junto, morarmos juntos, eu e essa amiga.
Tá. Olh Certo, você trabalhava n quando você foi pra pra faculdade, você trabalhava na cidade, não?
Sim. Entã

Logo no início não, nos primeiros meses eu procurei, eh, trabalho e inclusive a universidade me ajudou a conseguir, por conta, eh, de estar estudando, né, eu consegui estágio logo, eh, no início dos primeiros meses.
Tá. Uhum. Ah, já de início, ai que legal, legal.
E e aí, eh, isso me auxiliava, porque eu conseguia pagar o meu aluguel, e economizava a a algum um um pouco de dinheiro que sobrava e conseguia aproveitar no final de semana também, não era nada de muito exagerado, porque a realidade de estudante é complicada, né. <chuckles>
Uhum. É, é. <laughs>
Mas, eh, a gente conseguiu, eh, ter essa ideia de morar ju morarmos juntos, ela já tinha um apartamento alugado, mas os custos estavam altos para ela para manter sozinha.
Ah, então espera aí, quando ela quando vocês se conheceram, você estava na república, ela já morava em um apartamento, ela já dividia aluguel? Ah tá.
E a Uhum. Isso, ela já morava, eh, sozinha, ela não dividia na verdade com ninguém, eh, mas passou um tempo, ela começou a ter algumas dificuldades financeiras, a a faculdade também, eh, ficou um pouco mais cara, eh, e aí ela teve essa ideia, eu também tive, né, nós tivemos juntos de dividir apartamento, e por que não? O que que poderia dar de errado nisso? <giggles> Na verdade tudo, <giggles> que foi o que aconteceu. <laughs> Então, <clicks tongue> é engraçado como a vida é, né, porque assim, ela ainda é, hoje em dia, minha melhor amiga, já já é casada, tem filho, mas só que naquele momento, a gente tinha a maior conexão um com o outro, eu acho que a gente conseguiu, eh, eu não digo nem só por mim mas por ela também, nos considerarmos melhores amigos, mas no momento que a gente foi morar junto as coisas mudaram. <giggles>
Interessante. Ah, morava sozinha, morava sozinha. <clears throat> Uhum. <clears throat> Tá. É. Certo. Né. Olha. Verdade. Aham. Ah, legal. Aham. Tá. Uhum. Hum. Verdade, olha, curiosa aqui para saber o que aconteceu. <laughs> <clears throat> Uhum.
Pesaram um pouco, eh, a entao, a nossa galera já já estava um pouquinho maior, já tinha, eh, o a aquele garoto que que fumava com a gente no fumódromos acabou nos torna se tornando amigo também da gente, o João. E esse nosso amigo apresentou o atual marido dela, que era um amigo dele, então nesse momento que a gente foi morar juntos, éramos 4 amigos juntos, não não na mesma casa, né, mas assim, de galera, né.
Tá. Uhum. <clears throat> Ah, certo. Hum. Ah tá bom, no apartamento era só você e ela.